Ja, hallo. Ich wünsche dir einen schönen guten Morgen.
Hallo, liebe Alina, wünsche ich dir auch. Wie geht's?
Danke, das ist lieb, äh, mir geht's ganz gut. Wie geht's dir?
Auch ganz gut. Ist 'n schöner Sonntag hier und morgen haben wir hier Feiertag.
Ja. Ja, wir auch. Okay. Ja, Pfingsten, ne?
Ach so, okay. Genau, stimmt, ja.
Ja, genau. Ja, und was hast du so vor?
Ja. Äh, f ja, eigentlich nichts viel. Meine Katze ist irgendwie bisschen komisch. Sie kann ich glaube, sie hat 'ne Verstopfung. Ich beobachte sie den ganzen Tag.
Aha.
Ob sie's endlich schafft. Ich weiß nicht, sie versucht an ungewöhnlichen Stellen Pipi zu machen, das verstehe ich nicht.
Ah, okay.
Also viel kann ich da ja nicht planen. <sighs> Ja.
Okay, also du musst jetzt, äh, aufpassen, dass es ihr gut geht, also dass sie da nicht irgendwas Schlimmes hat. Oh, das ist ja traurig, hoffentlich wird's nix also ist es nix Schlimmes.
Ja. Genau, ja. Na, ich hoffe auch nicht. Sie hat ja so 'ne chronische Krankheit, IBD.
Ah, was ist das?
A also, wenn ich das Spezialfutter nicht geben würde, dann hätte sie Durchfall und, äh, Erbrechen. Aber jetzt der Arzt hat gesagt, ich soll ihr Royal Canin geben, gastrointestinal, und seitdem ist das Problem weg. Aber jetzt hat sie Verstopfung, irgendwie. Ich weiß nicht, woran das liegt.
Ah, oh. Ah, ist vielleicht die Dosis zu hoch für sie?
Ne, das ist normales Futter. Sie isst nicht viel mehr oder weniger als vorher. Aber vor paar Tagen hat hier 'n Typ, ne, 2 Wände von mir gestrichen und Mini ist in die Farbe getreten, ganz bisschen. Und dann hat sie sich die Pfote sauber geleckt. Jetzt kann das sein, dass die Farbe da irgendwie 'n bisschen toxisch und so.
Mhm. Ja. Ah. Ah.
Mal gucken, ob‘s da
Ja, äh, Farbe ist ja eigentlich ist ist ziemlich viel Plastik, heutzutage. Ist eigentlich fast nur Plastik. Also f ja, kann natürlich sein, dass ihr das so 'n bisschen den Magen oder den Darm verklebt, ne? Hm. Aber gut, was also davon sterben, glaube ich jetzt wird sie nicht. Also, ne?
Mhm. Könnte sein. Ja. Mhm. Ich habe auch versucht, ihr Pfötchen abzuwaschen, aber sie wollte nicht.
Ja. Oh. <laughs> Okay. Ja, blöd. Na gut. Okay.
Ja. <sighs> Mhm.
Ja, äh, in so Fällen guckst du dann auch oft, äh, dann auf‘s also ins Internet und guckst nach einfach? Was was ob das gefährlich sein kann?
Ähm, ich habe ich habe Grok gefragt, das AI oder nein, Gemini habe ich gefragt von Google Google Gemini, die KI. Da kannst du das Video einschalten und, äh, dann das Problem genau zeigen und beschreiben.
Aha. Ja.
Und, ja, das ist schon super Ratgeber, also dieses KI. Kannst du direkt fragen, ohne zu googeln.
Okay. Ja. Okay. Also das ist dann so 'n bisschen wie Cha äh, ChatGPT, bloß der Konkurrent oder was? Gemini, okay. Ah ja, okay. Ja, okay. Und, äh, was haben sie dir da gesagt?
Ja, genau, ja, ja, von Google. <sighs> Ja, immer wieder der Standardrat, bring deine Katze zum Tierarzt. Ich so: „Ja, das werde ich schon machen.“ Aber ich kann mir das im Moment nicht leisten und ich will auch nicht f ich will erst mal gucken, ob's es vorbei geht in 1, 2 Tagen.
Was? Ach so. Mhm. Ja, ja, ganz klar.
Ich meine, die haben zwar 'ne Versicherung, die Katze, die ist, aber das, ja, Krankenversicherung.
Ah, du hast sie versichert? Ah ja? Okay, krass.
Ja, so 35 € im Monat. Also aber erst muss ich bezahlen, vorstrecken und dann muss ich den Antrag machen und dann wird das im Idealfall paar Tage später überwiesen, direkt erstattet.
Mhm. Ah ja, okay. Also
So 80 % ungefähr von den Behandlungskosten.
Ja, okay. Na, immerhin, ne? Aber okay, ja, wenn deine Katze sowieso schon krank ist, klar, ist natürlich dann
Ja. Ja.
Ah ja, schade, armes Vieh. Oh, kleines Mäuschen. <giggles> Ja, schade. Okay. Ja. Und, äh, ansonsten also so jetzt technologisch, äh klar, ist ja w wir sind ja im Moment, äh es geht ja so krass. Also, für mich ist es eigentlich viel zu schnell, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kriege so die meisten Sachen gar nicht wirklich mit.
Mhm. <chuckles> Ja. Und das. Ja. <clears throat> Mhm.
So das letzte, was, äh, neu ist, wo, ähm ja, wo auch wirklich irgendwie gefährlich wird, glaube ich, ist dieses WO3, ne? Ähm.
Ja, das habe ich ja gestern gefragt, äh, in unserer Gruppe in unserer Nachbarschaftsgruppe, ähm, womit man diese Deep Fake Videos macht, weil das ist krass. Da gab's ja so 'n Video, wie Moses da so 'n iPhone hält mit 'nem Selfiestick. Und so live berichtet, wie es grad läuft im Gespräch und so und wie er dann später das Meer teilt.
Ja. Ja. Ja. Ja.
Also, äh, das ist schon heftig.
<chuckles> Ja, also ich meine, es wird jetzt wirklich schwierig. Also ich habe gestern mit meinen Freundinnen drüber geredet auch. Äh, und w wie möchtest du da oder wie kann man denn auch jemand, der der sich auskennt jetzt in den Nachrichten zum Beispiel, ja, also s Nachrichten, das sind ja Journalisten die meisten, die irgendwie Nachrichten finden. Aber die ähm, die suchen ja auch teilweise dann, äh, im Internet oder so was sie finden, ne? Und die können ja auch gar nicht mehr genau sagen jetzt, ob das richtig oder falsch ist, ne?
Mhm. Ja. Ja, jetzt kann man wunderbar Fake-News verbreiten, ne? Und
Ja, also, äh, wie und wie soll man da jetzt, äh, wissen, was passiert? Also, man kann's ja eigentlich gar nicht bestätigen.
Tja, kann man gar nichts eigentlich.
Ja.
Also ich weiß, es gibt bei Texten, wenn du jetzt 'ne Hausarbeit schreiben lässt von der KE KI, dann gibt's auch wiederum Programme, die herausfinden können, ob das mit KI geschrieben wurde oder nicht. Aber bei Videos weiß ich nicht, ob's sowas gibt.
Ja. Ah okay. Ja. Ja, eben. Also man müsste eigentlich also, ich glaube, was wichtig wäre, ähm, äh, dass der Staat da irgendwie 'n bisschen eingreift, ja? Und, dass man so 'ne Art, ähm, Fingerabdruck, weißt du 'n Fingerabdruck reinmachen muss, dass irgendwo so 'ne Pastilla ist oder irgend sowas, ähm, mit drin in 'nem Video. Äh, jedes Video, was falsch ist, ja dass man erkennen kann, dass es 'n falsches k äh, Video ist. Ja, genau, irgendwie sowas. Weil
Mhm. Oder vielleicht Wasserzeichen, ja. Mhm. Ja. Ja, so 'n Wasserzeichen oder so, dass das Pflicht wird. Aber ich meine, auch das kann man dann im Nachhinein entfernen, ohne Problem.
Ah, ja, wahrscheinlich. Wird schwierig, ja.
Also, <blows air> es das kommt jetzt so 'ne komische Zeit
Ja.
Jetzt kann man, äh <blows air> also man könnte jetzt wunderbar einen Krieg anfangen, gegen ein unschuldiges Land mit Fake-Videos begründen und belegen.
Ja, ja, ja, ja. Ganz klar. Absolut. Ja, total. Also, ich meine, m man weiß ja gar nicht mehr, was richtig und was falsch ist.
Ja. Ja. Ja.
Schwierig, ja, sehr schwierig.
Und die das sieht ja verdammt echt aus, ne? Also ich habe auch noch so 'n türkisches Video gesehen, das war auch witzig. Da ist 'ne Reporterin, die ist da bei den Bauarbeiten an den Pyramiden <laughs> und fragt 2 Mitarbeiter: „Ja, wie läuft's denn so mit den Bauarbeiten? Wann sind die Pyramiden dann fertig?" Und der so: „Ach scheiß auf den Pharao, scheiß auf die Pyramiden, gib mir 'ne gelbe Cola." <chuckles> Und der meint damit Fanta. <chuckles>
Ja, klar. Ja. Ja. <laughs> Ja. <laughs>
Das war auch witzig. Aber so richtig die die lassen ja auch mit Akzenten so sprechen, die lassen die machen auch so Interviews mit 'ner jungen Reporterin und dann so 'nem türkischen Onkel so aus Anatolien, der spricht dann auch richtig mit Akzent und so, das sieht so mega echt aus.
Ja, ja. Ah ja, okay. Ja, krass, also ist wirklich detailliert, ne? Also die gucken da schon auch auf die Details. Ja, es ist heftig, auf jeden Fall. Ja, also ich denke, m man sollte sich vielleicht einfach 'n bisschen mehr raus man sollte rausgehen aus, äh ausm Internet vielleicht, weißt du, dass man sich mehr auf das richtige Leben, sein eigenes Leben konzentriert und und was halt lokal tatsächlich realistisch da ist, ne? Also wenn man wirklich, äh, ja, sich schützen möchte.
Ja. Heftig. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Genau.
Aber klar, heutzutage schwierig, ne, so Du bist ja dauernd umgeben mit Internet, ne?
Sehr schwierig. Ja, weißt du genau wie, wenn die sagen: „Ja, man soll ja eigentlich 'n Router ausschalten nachts.“
Immer, ja. Ah ja, okay, okay.
Und es ist auch nicht gut, hier das Handy neben sich zu haben. Ja, gut, ich kann meinen Router ausschalten, aber was ist mit den 4, 5 Nachbarn um mich herum? Die haben alle immer noch und die haben auch noch 5G und so. Und ich habe bei mir bei meinem Handy unser 5G ausgeschaltet. Ich ich mache nur noch 4G.
Ja. Ja, ja, ja, gef ja. Ja. Ja, okay, ah, bewusst hast du es gemacht?
Ne.
Okay. Ja. Ja, okay.
Ja, ich habe es bewusst gemacht weil f äh, 4 reicht ja. Warum die Strahlung erhöhen und die Gesundheit gefährden?
Ja, ja, ja, klar. Ja, als es bevor es rauskam, da war 'ne ziemlich große Debatte auch darüber klar, ne? Mhm.
Ja. Ja, da gab's so Geschichten wie die Vögel flal fallen vom Himmel und so
<laughs> Echt? Das habe ich jetzt nicht gehört.
weil die durcheinander kommen mit dem 5G, das macht auch vieles kaputt.
Ah, okay. Also, so absolut, äh, extrem irgend 'n man hat ja bis jetzt noch nicht wirklich was festgestellt, oder? Dass es wirklich so schlimm wäre?
Also, die die Studien sind ja auch bezahlt. Es kommt immer darauf an, wer die Studie in Auftrag gibt. Also, wenn ich jetzt der
Achso. Ja, okay.
Chef von Marlboro bin und, äh, ich gebe 'ne Studienauftrag. Ich kann das dazu f ich kann das veranlassen, dass das Ergebnis ist: Zigaretten sind gesund n sehr gut für die Lunge. Man kann ja alles machen heute, ja.
<chuckles> Ja. Ja, leider, klar, man kann ja viel machen, das stimmt. Na ja, auf jeden Fall, ja, ich also, äh ich habe mein Telefon ist schon sup super alt, das ist schon 5 Jahre alt oder was? 4, 5 Jahre. Ich habe gar kein 5G G. Ich könnte natürlich, also, dann das Handy wechseln, aber aber ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich habe überhaupt gar keine Probleme mit 4G, ja? Also ich meine, ich k ich ich habe da absolut
Ja. Mhm. Ja. Sehr gut. Mhm. Eben. Ist ja nur so ist ja nicht so, dass wir keinen Empfang haben oder so damit draußen?
Ne, ne, ne, ich habe immer Empfang, egal also, ziemlich viel. Da muss ich schon wirklich ganz weit weg sein, keine Ahnung, irgendwo
Ja. Ja. Ja.
Ich weiß nicht, ob das wirklich nötig ist, ja?
Man muss nicht alles man muss nicht immer das Neueste haben und so.
Ne, ganz klar. Auf jeden Fall. Meinst du auch, dass man damit, äh, Zeit sparen kann?
Ähm
Mit der neuen Technologie.
auf jeden Fall, weil KI kann ja schon, äh, das Googeln übernehmen.
Ja, okay.
Aber, es ist auch gefährlich, ne, also KI, hm, Halle die Halluzination ist 'n großes Problem bei der KI.
Ja, okay.
Das merke ich immer, wenn ich zum Beispiel, sage ich mal, von 'nem Problem mit 'm Freund erzähle oder Arbeitskollegin oder so und am nächsten Tag frage ich: „Weißt du noch, worum es bei dem Problem ging?“ Und, dann erfindet KI irgend so ‘n schwachsinniges anderes Problem, was ich nie erzählt habe.
Ja.
Das ist gefährlich und es gab ja auch 'n Mann, stand vor paar Tagen noch in den Nachrichten, ich g in Norwegen war der, der hat als einfach aus Neugier so seinen Namen angegeben und gefragt: „Was weißt du über diese Person?“ Und, KI hat gesagt: „Ja, der ist“ was weiß ich, gesuchter Kinderschänder und so.“ Der war geschockt und dann ja, war das groß in den Medien so.
Ja. Ja. Oh, was Punkt.
Das war heftig. Stelle dir das mal vor, das hätte jetzt jemand anderes, äh, anstatt ihm gegoogelt, der Nachbar oder so?
Wie jetzt? Ja, krass. Ja, ja, wie und wie kam der dann wie kam die KI da da drauf?
Ja. Das frage ich die KI auch wiederum so, wenn du die Information nicht hast, dann sag's einfach, dass du's nicht weißt. Warum erfindus erfindest du etwas? Das funktioniert, der wurde trainiert wie so 'n Mensch. Also, wenn er et etwas nicht weiß, de ergänzt der das.
Ah, okay.
Mit irgend so 'ner Geschichte keine Ahnung, aus'm Internet oder so. Also das ist sehr gefährlich.
Poah, da muss ich mal probieren. <chuckles>
Also deswegen würde ich auch wenn ich jetzt heute studieren würde würde ich meine Hausarbeit oder so nicht von der KI machen lassen, auf keinen Fall. Ich habe ja auch schon mal bei einem Einstellungstest, ähm, KI benutzt, ChatGPT, ne, da war eine Frage und 3 Antworten, die sahen sehr identisch aus. Also, einen Fehler habe ich gemerkt. Das war
Ja. Ja. Ja.
irgendwo 'n Wort war anders. A dann hat KI immer wieder gesagt, die sind identisch, die anderen beiden, ne? Also, das Dritte hat sich ja selber ausgeschlossen.
Oh. Ja, okay. Mhm
Da meinte er: „Das ist identisch, gar kein, äh, Unterschied.“ Ich so: „Doch, das muss ein Unterschied sein“. Der meinte: „Nein, alles gleich.“ Dann hat dann gibt's ja so Webseiten, wo du 2 verschiedene Texte eingeben kannst, das so aussehende wo er da den Unterschied findet. Und da war ein einziges Wort anders. Also ein Buchstabe darin.
Ja. Ja, okay.
Und dann habe ich ihr gesagt: „Guck mal, das Wort ist anders.” Und dann meinte er: „Ach, tut mir leid, das muss ich übersehen haben.“
Hä, ist aber komisch.
Wie kannst du das übersehen? Du bist ein System, du bist kein Mensch.
Ja. Ja, ja.
Mhm. Also KI ist super ver äh, vereinfacht das Leben ohne Frage, aber man darf sich bloß nicht drauf verlassen. Es macht auch katastrophale Fehler.
Ja. Fehler, auf jeden Fall, ganz viele Fehler. Muss man aufpassen. Okay, klar. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, also was ich habe jetzt ja, so Bewerbungsbriefe habe ich schrei lasse ich mir helfen, ne? Ja, genau. Ja. Weil das du, das ist ja so das dauert immer so lange und man kriegt sowieso 90 % oder fünfundneunzig Prozent Absagen. Also, deswegen ist mir meine Zeit dann auch 'n bisschen zu kostbar.
Ja. Ja, Motivationsschreiben mache ich auch nur mit lasse ich, äh, ChatGPT machen. Ja. Absagen, eben. Eben. Warum Mühe und Zeit verschwenden? Genau, genau so denke ich mir auch. Die sagen ja eh ab, sehr wahrscheinlich, also wozu?
Ja, klar. Ja. Ja, ja, es i ja, ist echt so. Mhm. Auf jeden Fall. Aber gut, äh, andererseits muss ich dir auch sagen, also jetzt, ähm, so Internet und diese ganzen Seiten, keine Ahnung, so Social Media und so. Ich finde schon, dass dass man da Zeit verschwenden kann. Man lässt sich doch schon auch krass ablenken, ja.
Mhm. Ja. Total.
Da muss man ganz, ähm, wie soll ich denn sagen, ganz bewusst auch irgendwie sagen: „Ich ich ich ich gehe nicht rein, oder ich gebe mir nur 10 Minuten oder so.”, ja. Also, das kann ja wirklich unglaublich Zeit
Mhm. Ja, so wie man's auch bei Kindern machen würde, ne? „Du darfst jetzt ins Internet, aber nur für 'ne halbe Stunde oder so.”
Ja, genau. Ja, genau, dass man sich selbst begrenzt dann auch, mhm.
Ja. Oder vielleicht müsste man sich 'ne App installieren lassen, die das zeitlich begrenzt und dann einem Freund sagen: „Hier, mach du das Passwort drauf, damit ich das nicht selbst umgehe.“
<laughs> Ja. Also eigentlich so 'ne Elternkontrolle dann, ne? <giggles> Ja, klar, kann man auch machen. Hast du selbst da schon hast du da Probleme mit, dass du zu viel drin bist?
Ja, genau. Ja, ich habe kein großes soziales Leben, so. Ich bin schon in letzter Zeit verbringe extrem oft Zeit mit Internet und jetzt, wo die Fußballsaisons vorbei sind, gucke ich jeden Tag nach Transfer, News und so, was jetzt passiert, um meinen äh, um mein Team herum und dann die ganzen Katzenvideos, lustigen Videos. Ach ja, wieder hin und her gehen.
Ja. Okay. Ja, okay. Ja, okay.
Ist 'ne schlechte Angewohnheit, ja, ich muss es mir abgewöhnen. Ist ja auch nicht gut fürs Astralreisen, wenn man zu viel Zeit da am Handy verbringt.
<laughs> Ja, okay. Weil dann das Gehirn 'n bisschen wahrscheinlich andere Schwingungen hat oder so, ne? Ja.
Ja. Ja, äh, auch, ähm, den Bildschirm selber.
Ja.
Weil der Schlaf wird dann, äh man kann da nicht so gut schlafen, wenn man den, äh, Bildschirm anstarrt. Es gibt Filter, aber die helfen nicht zu hundert Prozent.
Ja, ja, verstehe. Ja, ja, okay.
Aber das erzähle ich dir beim nächsten Mal dann.
Ja, okay. Gerne. Also bis bald, war schön. Ja. Tschüss.
Okay, bis bald. Mach's gut. Tschüss.